Sì, esatto, esatto, sì, sì. Ehm
No. Vabbè, dai comunque alla fine abbiamo condiviso praticamente un po' di buone notizie ce le abbiamo, ecco.
Ecco, tu credi che, mhmm, ehm, invece per chi per che sia giusto, magari te vedi una persona che è depressa magari, che è un po' giù di morale e, ehm, tu trovi giusto dirgli una bugia, magari, una cosa positiva che gli è gli gli è succ che gli è successa, però giust solo pe a scopo di di di tirarlo su di morale. Tu lo lo trovi giusto? Corretto?
Ah-ah. Sì, sì. Certo. Capito, capito. Sì, sì, sì. Cioè, io penso che se una persona è molto sofferente, la cosa più importante sia alleviare cioè, farla stare meglio, quindi anche se ti devo dire una cosa non vera, cioè, te la dico per far sì che tu stia meglio, quindi questo sì assolutamente. Vabbè, comunque dai
Certo, per alleggerire un po' i suoi Esatto, esa Esatto. M'ha fatto veramente piacere parlare, diciamo, delle buone notizie, riceverle, anche darle, no, cioè ehm, va bene. Pero di ehm, infatti, ciao, ti auguro una buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
Sì, anche a me. Va bene. Certo dai, poi magari ci riaggiorniamo. Dai, alla prossima. Grazie altrettanto. Ciao.